ما أيوه بصراحة، يعني كتّر خيرك إن أنت تبقى في مكان زي كده، وتسمع حاجات زي دي، اللي هو أنت، لو حتى لو مش مكتئب، هتكئبك كده يعني، فكويس إن أنت قدرت تتخطى الموضوع ده، بس يعني كده يُعتبر مثلًا آه يُعتبر مُلَخّص أو اللي هو إيه نوع ال يعني لو قدرنا نقارن دي بدي، يعني التانية كانت قصص عاطفية والأولى اللي هي بتاعة ساندرا، ودي بتاعة أيمن آآ تُعتبر حاجة ذاتية أو إمم.
لأ ما أنا باقول لك كنت كنت باقرأها كنوع آه. لأ لو هنقارن لو هنقارن، أنا أنا عايز أقول لك إن أنا ما كمّلتش يا صاحبيّ السجن دي، لأن هو جه في الآخر بدأ بقى يبعد عن مكان الرواية.
امم. إمم.
بدأ يحكِي عن نفسه أكتر، بدأ يحكِي عن البلد، بدأ يحكِي عن السياسة بتاعة البلد، بدأ يحكِ عن السجن بس، أو عن أو عن عيشته جوّه مع الناس بس، مافيش حاجة تجذبك.
آه. بالضبط. فكده إيه النوع بقى ال مُفضل.
ما فيش حاجة تجذبك خالص، ف فأنا ما قريتهاش، فإحنا لو هنجاز لو هنقارن بين نوع الرواية الأولى، ونوع الرواية التانية، لأ، أنا هاختار رواية ساندرا سراج طبعًا، هي الأولى طبعًا، هي وبرضه قريت نوع تاني اسمه أرض زيكولا.
آه. آه ما أيوه حلو، حلو.
مشهورة جدًا برضه.
إمم، طَب وعلى كده مثلًا أ دي تُعتبر تحت فئة إيه يعني أرض زيكولا دي تحت بند إيه مثلًا، هل زي التانية سيرة ذاتية، والَّا فانتازيا والَّا إيه؟
آآ عايز ل لأ هي فانتازيا طبعًا، هي فانتازيا هو مُجرّد واحد دخل من سرداب خرج لقى ن يعني السرداب اللي دخل منه ده، خرج، لقى نفسه في عالم آخر، في عالم آخر خالص، ما فيهوش امم، ف
فانتازيا آه، إمم. إمم، لا فكرة حلوة والله. طَب كده مثلًا أ يعني أنت ك كأنت بقى، بتحب أنهي نوع بقى م بالنسبة لك هو المُفَضّل، أو بناءً على أنت قُلت لي قريت 4 روايات مثلًا والَّا 3 روايات على مدار حياتك، فإيه النوع المفضل ليك عامةً يعني؟
آه ولأ، لأ، وقريت وقريت رواية برضه تانية اسمها أنت، ورويت رواية اسمها ديفالو وبين قوسين حتى "الشيطانَ كان ملاكًا".